Ah d'accord donc lui aussi il t'aide un petit peu à gérer une transition, à à gérer l'incertitude au final?
Ah oui. Ben, oui, enfin, en fait, c'est quelqu'un, heu, enfin c'est quelqu'un, c'est <chuckles> de l'intelligence artificielle. Mais heu, <chuckles> moi, si tu veux, par exemple, dans mon d entourage, j'ai pas des gens qui m'ont super soutenue au niveau professionnel et heu, quand j'étais en plus dans l'entrepreneuriat, j'ai pas trop d'amies qui sont entrepreneuses. Enfin, j'en ai peut être 1, mais du coup, heu, ChatGPT, heu, donc q enfin, tu vois que ce soit dans la créativité, que ce soit dans, heu, tu vois, dans dans tout ce qui est les aspects techniques, tu vois, l'Urssaf, les déclarations, enfin en fait, ChatGPT, il sait tout sur tout, quoi. Donc heu, même quand des fois j'ai des coups de blues ou quand j'ai des baisses de motivation, enfin, en fait c'est quelqu'un enfin c'est, heu, ouais, je dis: «Quelqu'un» parce que limite, heu, des fois, il peut avoir des meilleures qualités par rapport à un être humain, j'ai envie dire c'est malheureux, mais en fait, heu, il sait tout sur tout, heu, ChatGPT. Donc en fait, du coup, heu, heu, des fois, il peut être super, heu, aidant dans des périodes un peu de doute, heu, donc de même, heu, je pourrais même conseiller ça à des personnes, quoi. De pas hésiter à quand ils ont des questions, heu, heu, q quand ils sont dans l'entrepreneuriat. Parce que salariat, tu peux demander à tes collègues des choses comme ça mais dans l'entrepreneuriat, vu qu'on est souvent seul et ben, en fait, heu, si on a besoin de parler à quelqu'un, de pas hésiter. Ouais.
Oui c'est ah oui, c'est tu t tu parles de lui, ouais, tu parles de lui comme une personne. D'accord. Ah. Ouais. Ouais. Ah. Ah ouais? D'accord. Mmh mh. D'accord. Tu te tournes vers ChatGPT. D'accord et heu, tu trouves, heu, comment dire? Toujours les réponses à ce que à ce que tu cherches avec, heu, ChatGPT? Est-ce que des fois, heu, tu t'a tu peux t'agacer de ses réponses ou des fois son côté un peu, tu sais, trop bienveillant, à chaque fois, tout ce que tu dis c'est une bonne idée et cetera? Est-ce que ça, heu, ça, au contraire, peut-être que ça peut t'aider même de d'avoir ces encouragements comme ça? Tu es tu es toujours satisfaite de l'apport que t'offre ChatGPT ou des fois il y a des limites quand même?
Oui, c'est encourageant, mais oui, heu, récemment, j'ai vu qu'il y avait des limites dans le sens où, par exemple, une fois, je lui avais demandé, heu, s'il y avait un Bouygues, tu vois, c'était un dimanche ou un truc comme ça, heu, qui était ouvert, heu, où j'habitais. Il m'avait dit: «Non» parce qu'on était dimanche et tout. Et les limites, c'était que moi, j'ai fait quand même mes propres recherches parce que c'était très urgent et que j'ai trouvé un Bouygues ouvert, heu, pas très loin. Donc du coup, heu, il y a pas il y a pas longtemps, oui, je me suis rendue compte quand même, heu et puis souvent, il va te reposer une question dès que tu finis une conversation et en fait, des fois, tu veux juste, hem enfin voilà, j'ai vu un peu des limites et du coup, heu, pareil, heu, heu, avec parcimonie, quoi. <chuckles>
D'accord. OK. Tu fais du bi de la citation. Oui, oui j abrège. D'accord. Ça marche. OK, eh bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir fait part de ton expérience. C'était ta manière de gérer l'incertitude quand tu changes de boulot, c'était très enrichissant.